En ce moment, j'ai une idée qui, heu, tourne en rond dans ma tête, voire, des fois, ça me f crée des insomnies, tu vois? Hem, je sais pas, j'ai peur d'avoir une vie, heu, insignifiante, hem, sans, heu, vraiment, insipide et heu, je sais pas quand est-ce que ça a commencé cette peur, mais, heu, mais je sais pas. Heu, j'ai l'impression qu'en fait, heu, j'ai pas pris le bon chemin pour avoir une vie excitante.
Mmh mh. Ouais. OK. OK, OK, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est c'est quelque chose que l'on peut ressentir à à un certain moment. Ç ça fait combien de temps que tu ressens ça justement?
Mmh. Ça fait, heu, ça fait 1 an, en fait.
D'accord. OK et et ça ça a commencé comment? Qu'est pourquoi tu t'es dit ça?
Ouais. Hem, en fait, si tu veux, il y a 1 an, heu, j'ai décidé de me poser un peu plus, hem, donc de prendre un boulot avec des horaires fixes, heu, un petit salaire, heu, qui tombe, heu, à chaque, heu, date du mois, heu, précise <chuckles> et hem, et moi, en fait, j'étais pas du tout comme ça avant. Heu, j'ai fait ce choix parce que, heu, j'étais un peu fatiguée, heu, d'une forme de précarité donc, je avec une vie très excitante, certes, mais, heu, bon, heu, ce côté, heu, tu sais pas où tu dors, tu sais pas où tu vis, tu sais pas quand est-ce que tu gagnes ta vie, heu, ça me saoulait et heu, je trouve ça cool la sécurité. Ça me fait du bien parce que ça me permet de réfléchir à à d'autres choses, mais, heu, bon, je trouve ça pas très excitant, on va dire ça.
OK. Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. Mmh mh. Ah oui? Ouais, beh, alors, est-ce que, heu, tu as peut-être, heu, déjà essayé, effectivement, de de trouver, heu, une certaine passion? Quelque chose, heu, en dehors, voilà, de de ce un peu métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire, heu, le le train-train de vie, heu, classique? Heu, est-ce que tu as peut-être, heu, une passion? Est-ce qu'il y a quelque chose que que tu aimes faire?
Alors, heu, m moi, si, bah, il y a pas mal de choses que j'aime faire, heu. Hem, en fait, notamment, j'avais pris ce boulot en me disant, bah, à côté je vais pouvoir prendre le temps, heu en fait, moi, j'aimerais devenir scénariste et heu, je m'étais dit: «Heu, bon, bah, je vais, heu, je vais prendre le temps, heu, de m'auto-former, d'écrire mes scénarios et tout et heu, et ça va être super excitant» et j'ai vachement fantasmé le métier et en fait, heu, ben, ça s'est révélé moins sympa, parce que tu es souvent seule chez toi à à écrire. Mais, tu vois, pour n pour nourrir tes scénarios, tu as besoin de vivre des choses. Parce qu'il faut que tu t'inspires de de de la vie, quoi et heu, et du coup, je me suis un peu démotivée et maintenant, en fait, je fais que travailler pour gagner ma croûte. Mais, heu, ça me ça peut rendre triste de pas avoir un un vrai projet, quelque chose, heu, à quoi m'accrocher, quoi.
OK, top. OK, OK. C'est vrai. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est compréhensible. Bah, écoute, heu, ce que tu peux faire aussi, heu, alors, effectivement, c'est vrai quand on a, heu, un travail et cetera, heu, qu'on fait, voilà, 9:00-17:00 on rentre, heu, c'est c'est vrai que c'est un peu compliqué pour vivre, heu, pour vivre des choses un peu passionnantes, excitantes. Mais, il reste effectivement du temps libre pour faire ça, pour avoir justement ce genre de, heu, voilà, de de choses un peu excitantes dans la vie. Heu, tu vas avoir le week-end, tu vas avoir, heu, le soir, tu vas avoir, heu, effectivement, bah, les tes jours de vacances, heu, toutes ces choses-là. Si jamais, voilà, pendant, effectivement, ton «train de vie», entre guillemets, heu, de sécurité, heu, tu mets de l'argent de côté. Heu, voilà, tu peux effectivement partir, heu, en vacances. Tu peux, heu, découvrir une nouvelle passion. Maintenant, de nos jours avec, heu, les réseaux sociaux, internet, Instagram, TikTok, heu, tu peux scroller, regarder. Tu as tu as énormément de choses que tu peux découvrir et heu, et même des des passe-temps, heu, qui prennent pas non plus trop de temps. Heu, et ça va te permettre, effectivement, peut-être d'avoir aussi, bah, grâce à ça, grâce à internet, grâce à peut-être, quelques économies pour partir en voyage, heu heu, les week-ends où tu vas sortir. Heu, tu vas pouvoir, effectivement, vivre des choses et pouvoir reprendre ta passion qu'est, heu, le les scénarios, faire des scénarios et être scénariste.
Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, c'est que, je m'étais aussi un peu confortée, tu sais, dans, heu, le rythme, heu, comme tu disais, hein, métro-boulot-dodo. Heu, j'aimais bien l'idée de finir me mon travail à 17:00 et puis juste de me reposer! <laughs> Mais, hem, en contrepartie, ça me stimule pas. Donc je pense qu'il faudrait que je trouve un bon équilibre, entre réussir quand même à me reposer et heu, et puis sortir de ma zone de confort parce que, hem, là où je suis, hem, ça fait que je rencontre beaucoup de gens qui se ressemblent. Je j'ai pas, hem, il y a pas de personnalités hautes en couleur. Hem, en fait, moi, hem, à mon début de carrière, ma début de vingtaine, je l'ai commencé en tant que journaliste, heu, à l'étranger, en plus. Donc, je vivais des trucs super excitants. Heu, sur des terrains super difficiles, mais, heu, je suis arrivée à un burn-out parce que, heu, j'avais pas de sécurité physique et heu, j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, je suis très contente puisqu'aujourd'hui je suis en sécurité, mais ça me manque, heu, le côté, rencontrer plein de gens différents, un peu fous, heu, vivre des situations, heu, ina inattendues et inappropriées aussi parfois.
Mouais. Ouais, bah oui. Mmh mh. OK. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Beh alors est-ce que, heu, peut-être, heu, tu as envisagé d'avoir un métier, justement, là-dessus? Qui soit, d'un côté, effectivement, bah, que ce soit par exemple, heu, un CDI, donc avec une certaine sécurité, mais en même temps, heu, cette passion-là que tu as de vivre des choses, donc, par exemple, heu, être, heu, journaliste, alors pas forcément à l'étranger dans des endroits, heu, dangereux ou quoi que ce soit, mais, heu, être journaliste et peut-être, heu, voyager un peu partout, heu, en France, ce ce genre de choses là?
Mmh. Oui, parce que c'est vrai que tu as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir, hem, des des rencontres passionnantes, hein, heu moi, j'ai le souvenir d'a d'avoir rencontré, d'avoir fait des rencontres assez incroyables, heu, au fin fond de la Creuse, heu, hem, et c'était, heu c'était des gens, heu, simples, mais qui avaient mis une histoire. Donc ouais, peut-être que faudrait juste que peut-être qu'il est temps de red venir au journalisme, heu, d'une autre manière. Ouais, ça pourrait être une idée, tu as raison. Enfin, en tout cas, ça me motive là, rien que d'en parler.
C'est ça! Mmh mh. Ouais, beh c'est ça, tu sais il y a il y a énormément de de choses que tu peux faire sans forcément partir, heu, voilà, à l'autre bout du monde ou sans forcément ne pas avoir de sécurité. Tu peux allier les 2. Voilà, par exemple, heu, tu vas avoir des gens qui aiment bien voyager, qui vont faire, heu heu, stewart, hôtesse de l'air et qui vont, grâce à ça, bah, voyager énormément, heu, voir, heu, beaucoup de monde, heu, parler à des gens différents dans l'avion. Heu, même, heu, il y en a par exemple qui sont tout simplement, heu, hôtes, heu, t t d'accueil dans un hôtel ou des choses comme ça et qui vont voir des personnes de de nationalités complètement différentes, de cultures totalement différentes, avoir des histoires, heu, effectivement, de personnes qui vont venir donc, tu as plein de choses en fait dont effectivement c'est vrai on on va pas forcément le voir, heu, de prime abord. Mais, heu, qui existent et qui font que, heu, tu peux avoir une vie effectivement palpitante tout en étant, voilà, dans dans cette sécurité-là d'avoir effectivement, bah, ta rentrée d'argent, le fait de rentrer chez toi le soir, et cetera. Mais en même temps, avoir toutes ces histoires à côté, rencontrer du monde, avoir un peu, heu, voilà le un jour qui n'est jamais pareil, et cetera. Et toi ton côté, bah, ça va te permettre effectivement d'avoir, bah, toutes ces histoires là à raconter, à essayer de de mettre en scénario, te donner un peu plus de créativité.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mouais. Mouais. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. En fait, je suis pas obligée de rester fixée, heu, sur, heu, sur mon ancien métier puisque alors c'est que je l'ai arrêté pour des raisons de sécurité. Mais, mmh, heu, la façon de faire du journalisme aujourd'hui, elle est très compliquée, heu, dans le sens où tu as pas vraiment une liberté éditoriale, heu, l'intelligence artificielle a pris le relais, heu, plutôt bien sur certains contenus, donc c'est un peu compliqué, mais mais ce que tu dis là franchement, ça je trouve ça cool, c'est vrai que je suis pas obligée si je m'enlevais aussi ce truc de il faut faire un truc, heu, tu vois? Heu, comment dire? Impressionnant aux yeux des autres, je pense que je pourrais m'ouvrir, heu, à d'autres façons, heu, bah, de de recommencer ce genre de vie. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien rencontrer de la masse, enfin, de la masse, des gens diversifiés donc, heu, ouais! Franchement bonne idée.
Mmh mh. Bien sûr. C'est ça. Bah oui. Ouais c'est ça le journalisme effectivement, heu, c'est c'est ça te permet de, bah, voilà, de rencontrer des gens, rencontrer, heu, de de de voir des choses que qu'on a pas l'habitude, hein, c'est justement, heu, pour ça qu'on on va écrire des articles et que des gens sont intéressés de les lire, parce que c'est des choses, heu, ment on on ne connaît pas, parce que si on connaît et qu'on qu'on lit et quelque chose qu'on connaît, c'est c'est peut-être un peu moins intéressant, mais voilà tu as effectivement, la possibilité en tout cas de nos jours de pouvoir par exemple, heu, je sais pas moi, travailler en ligne de manière, heu, safe, donc avec un CDI avoir du du télétravail et à côté de ça, si jamais tu aimes voyager, voyager si jamais tu aimes rencontrer des gens, sortir de chez toi, rencontrer des gens et pouvoir, heu, travailler un peu de n'importe quelle heure, n'importe où et cetera via un ordinateur. Heu, si tu aimes, heu heu, comme je disais tout à l'heure par exemple, heu heu, bah, voilà prendre l'avion, heu, rencontrer des personnes, steward, hôtesse de l'air enfin, il y a énormément de possibilités que tu peux envisager, chercher sur internet, sur les réseaux et cetera, qui vont te permettre d'avoir cette vie-là que tu recherches. Donc, heu heu, un peu moins, heu, par défaut et un peu plus, heu, hasardeuse, j'ai envie de dire, heu, et heu qui vont te donner effectivement, bah, toute cette, heu, curiosité, toute cette, heu heu, voilà t tout ce qui va te faire en fait, heu, le le fait de pouvoir être scénariste, quoi.
Mmh. Mmh ouais. Mmh, mmh. Mouais, non, non, mais c'est clair. Oh ouais, parce que c'est ça que je demande en réalité, heu, le fait que ce soit une vie par défaut, c'est juste que je me laisse un peu porter par le flow et et là où je suis, donc, heu, mais déjà, heu, je pense que, heu, changer d'activité, ça pourrait m'aider, hem, en tout cas, voyager, ça, c'est sûr parce que je voyage plus beaucoup. J'ai plus forcément les moyens financiers ou le temps. Donc ça, ça peut être un un début et hem, a en fait, heu, ma curiosité aussi, elle s'est un peu éteinte, du coup, du fait de, mmh, d'une routine un peu pépère, hem, donc d il y a tout ça, hein, tout ce que tu m'as dit, ça, c'est super. C'est clair, je je vais tenter. Mais est-ce que déjà, hem, avant même de b de partir voyager ou de trouver un nouveau boulot, est-ce que tu aurais des techniques pour, heu, un peu juste stimuler un peu ma curiosité, me redonner de l'envie, en tout cas, de de faire tout ça?
C'est ça. Mmh, mmh mh. Bien sûr. Ah, beh, bien sûr, la la curiosité, c'est comme une étincelle, quelques brindilles et c'est reparti, comme on dit. C'est c'est c'est très simple, heu, le fait rien que, déjà, de regarder un peu, de sortir, finalement, de cette bulle-là, de de d'un peu de par défaut de de rester dans son cocon, effectivement, de d'essayer de le craquer un petit peu, de voir un peu ce qu'il y a autour et cetera, ça va effectivement, te donner un petit peu ce c cette envie-là. Tu sais, un peu comme si, heu, heu, quelqu'un qui avait pas mangé depuis, heu, depuis longtemps, finalement, bon, ben, il s'est habitué à pas manger. Mais, lui mettre, heu, une petite, heu, une petite pâtisserie sous le nez, un petit un petit gâteau, un petit hop! Ah, d'un coup il va se il va regarder, après, il va sentir, après il va goûter et après il va en vouloir plein et hop! Tac, tac, tac, tac, au fi de fil en aiguille, ce c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, heu, é essaye de te donner, voilà, les moyens, déjà, de regarder un petit peu, heu, regarder sur internet, heu, des gens qui voyagent, heu, regarder peut-être, heu, je sais pas, rien que regarder, par exemple, les prix des billets d'avion, le prix des hôtels, heu, ça ça peut, effectivement, donner envie de de voyager, de regarder de nouvelles choses, hem, il y a tellement de choses maintenant, heu, grâce, heu, grâce à internet, qui peuvent te donner envie, en fait, de ravoir cette vie-là, c'est c'est vraiment très, très simple. Il y a pas de souci là-dessus.
Mmh ouais. Mmh. Ouais. Mmh. <chuckles> Mmh, mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais! Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'en fait, ouais, juste, comme ça, gratouiller, heu, j'avais une amie qui faisait ça et d'ailleurs, heu, une f c'est comme ça qu'on s'est installées à un moment, heu, sur une île. Elle regardait juste au départ de notre ville, heu, les les endroits pas chers où il y avait du soleil et c'est comme ça qu'on s'est retrouvées, heu, à aller vivre quelques années, heu, sur une île. Donc, heu, bah, écoute. Peut-être que je je peux tenter ça. Ouais, mais c'est super conseil. En tout cas, merci, ça me, mmh, ça me donne, heu, voilà, tu as ah je crois que tu as déclenché la petite étincelle. Je vais essayer d'en faire un un feu pour me réchauffer. Merci hein, pour tes conseils.
Mmh mh. Et oui! Ah bah, oui. ben, écoute, je t'en prie. Il y a pas de souci. Voilà, si jamais, heu, tu as besoin d'autres conseils, si jamais tu veux juste, voilà, un petit peu parler, heu, de choses, heu, pour, heu, justement éveiller ta curiosité, bah, n'hésite pas. Voilà, moi, je suis là pour ça.